อืม ก็โลก เหมือนกับว่าโลกกว้างขึ้น เปิดโลกเลย ใช่ไหมครับ? ด้วย ด้วยเทคโนโลยีด้วย ด้วยอินเทอร์เน็ตด้วย แล้วเราก็ คือคุณสามารถไปค้นหาข้อมูล หรือว่าบางทีอยากจะเจาะวงเนี้ยว่าเป็นยังไง? เพลงแต่ก่อนเป็นยังไง ดั้งเดิมเป็นยังไง? ชอบในแบบผลงานต่าง ๆ กลายเป็นว่า โอ้โฮ ยิ่งฟังยิ่งชอบ ยิ่งชอบยิ่งลึก ยิ่ง ไปสืบหาประวัติ อะไรงี้ ด้วยไหมครับ แบบนั้นเลยไหมครับ?
ใช่ ใช่ครับ ใช่ครับ อืม ใช่ครับ ใช่ อ ใช่ ใช่ ถูกต้อง อย่างงั้น เลยครับ แล้วแบบ โอ้โฮ แต่ละ แต่ละวงมันก็กลาย แกะ กะ มันเป็นเรื่องอย่างเงี้ย ทำให้ผมเจอวงที่ผมชอบที่สุดเลย คือวง Pink Floyd เนาะ Pink Floyd คุณน่าจะเคยเห็น ไอ้คนที่เขาชอบใส่เสื้อที่มันเป็นแบบพีระมิด ใช่ไหม? ปริซึมเนาะ แล้วก็แบบยิงแสงออกมา แล้วก็ เป็นแสงสีรุ้ง อย่างเงี้ย อันเนี่ย วงนั้นนั่นแหละครับ
อ๋อ อืม ครับ ครับ อ๋อ เป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงมั่ง? ช่วยเล่าให้ฟังคร่าว ๆ ได้ไหมครับว่า แบบ โอ้โฮ แล้วเขาแนวเพลงแนวไหน? สนุกเพราะอะไร? อะไรอย่างเงี้ยครับ หรือดังยังไง? อะไรอย่างเงี้ย อา
ได้เลย ได้ ล อ อืม มัน มันเป็น วงนั้นเขาเป็นวงที่ อัลบั้มที่ขายดีที่สุดในโลกตลอดกาลนะ วงนั้น ชื่อ Dark Side of the Moon อา ก็เป็นวงที่แบบทำเป็นอัลบัมได้เก่งครับ ก็คือสำหรับเขาอะ เขาจะไม่ เหมือนกับเขาจะไม่ทำเพลงเป็น 1 เพลง ทั้งอัลบัมอะครับ ก็คือแบบ สามสิบสี่สิบ นาที มันเป็นเหมือนกับเพลงเดียวเลย เป็นแบบ มีเนื้อเรื่องเลยครับ แบบเหมือนอัลบัมหนึ่งชื่อ อ่า The Wall อย่างเงี้ยเนาะ มันกลายเป็นแบบเหมือนกับเล่าตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เหมือนกับว่ามีพระเอกอยู่ ตั้งแต่พระเอกเกิด จนถึงพระเอกเหมือนกับเข้าคุกเลย อะไรอย่างเงี้ย มันก็ค่อย ๆ เล่าว่าแบบชีวิตเป็นยังไง อันนี้ 2 ชั่วโมงกว่าแบบจัดเต็มเลยครับ เขาสร้างเป็นหนังคู่กันด้วย อะไรอย่างเงี้ย เออ มันทำให้แบบเรารู้ว่าแบบ เออ โลกของดนตรีอะ มัน โอ้โฮ! มันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลยอย่างเงี้ยครับผม
อืม ครับ อา ครับ โอ้โฮ! เออ โอ้โฮ! ครับ อืม อันนี้เป็นแนวเล่าเรื่องเหรอครับ? เป็นแนวเล่าเรื่องคน โอ้ เรื่อ ดีจังเลยครับ อะฮะ
ก็แนวเพลง ใช่ มันแบบ มัน มัน ใช่ มัน โอ้โฮ มัน มันประหลาดมาก ใช่ไหมจ้ะ? ตอนฟังแรก ๆ ผมก็ไม่เข้าใจเนาะ แต่ว่าแบบมันทำให้เราแบบ อือ รู้ว่า เทสต์ เพลงอะ ดนตรีมันลึกกว่า นั้นเยอะ ผม เหมือนที่ผมบอก ผมก็ยังชอบเพลงไทยยุคที่ผม แรก ๆ อยู่นะ แต่ว่าพอมาเพลงไทยยุคเนี้ย มันเหมือนกับว่ามันเน้นแบบ อะ เพลงดังเพลงฮิต 1 เพลงพอเนาะ มันก็เลยแบบเหมือนกับว่า ผมอยู่ห่างกับ
อือฮึ อือฮึ
กับยุคนั้นไปแล้วอะ เพลงไทยมันไปในอีกทิศทางหนึ่ง ในทางที่ผมชอบอะครับ ใน พ พ เพลงไทยยุคปัจจุบัน ผมก็เลยกลับมาฟังพวกเนี้ย เพลงอัลบัมที่แบบ โอ้โฮ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเลย เล่าตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เกิด ตั้งแต่แบบแม่ขี้ปกป้อง โตมาก็เลยกลายเป็นแบบเอาแต่ใจ ไปเป็นเล่น อ่า เป็น อ แบบเป็นร็อกสตาร์ แล้วแบบอีโกสูงบ้างอะไร โอ้โฮ มันแบบ แล้วแต่ละเพลงมันไม่ได้เหมือนกันนะครับ คือแบบมันก็ แต่ละแบบฉาก แต่ละเพลง ๆ มันก็แบบ
ครับ อือฮึ อืม อือฮึ ครับ โอ้โฮ อา

อ๋อ แบบ เทสต์ เพลงผมเนาะ โอ้ ก็คือตอนเด็กเนี่ย โอ้โฮ ตอนเด็กกับปัจจุบันนี่มัน โอ้โฮ เหมือนกับว่า ผมเป็นคนละคนเลย ผม <chuckles> ล่าสุดผมไปดูว่าแบบสมัยก่อนผมฟังเพลงแนวไหน กับแนวนี้นี่แบบ โอ้โฮ คนละโลกเลยนะ ถ้าพูด ตรง ๆ
อา เออ อา ยังไงครับ เออ ในสมัยก่อนใช่ไหม ในสมัยก่อนฟังแบบไหนครับ? อา ช่วย ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย ครับ
อา ใช่ครับ ก็คือตอนเด็กเนี่ยผมเริ่มเข้าวงการเพลงก็คือเพราะคุณพ่อ คุณพ่อเอาเพลงฝรั่งมาให้ เปิดให้ฟังเนาะ ตอนนั้นก็เด็ก ๆ อยู่กับเพื่อนก็ฟังเพลงไทยด้วยแหละ ก็คือแบบฟังแบบพวก อืม ยุค ยุคทองอะ ผม ผมอาจจะอวยตัวเองนะ แต่ผมว่าเป็นยุคทองเลย ยุค Bodyslam แรก ๆ หรือว่า Potato หรือว่าแบบ Silly Fools อะไรอย่างเงี้ยครับผม อืม ก็จะไปฟังเพลงไทยเสียส่วนใหญ่ แต่พอพ่อผมเนี่ย
อา อืม อา อืม ครับ อา
เหมือนกับว่าเอาเพลงฝรั่งมาให้แบบ เออ ให้ ให้ผมเปิดโลกเนาะ ว่าแบบเฮ้ย เพลงแบบนี้มันก็นียะ มันก็มีนะ แต่เพลงที่พ่อผมฟังเนี่ย มันจะกลายเป็นเพลงแบบ อ่า เพลงพอปเก่า ๆ ที่คนไทยชอบอะครับ พอนึกออกไหมครับ แบบ Bee Gees อะไรอย่างงี้ อา เป็นแบบวง วงแบบ Air Supply
ครับ เป็นไงครับ? อา ครับ อือฮึ ครับ อ๋อ คุณ คุณ คุณพ่อมี มีอิทธิพลในการที่จะแบบว่าทำให้คุณฟังเพลงสากลมากขึ้น ใช่ไหมครับ? แล้วเป็นยังไงบ้าง แล้วเป็นยังไง ณ ตอนนั้น ชอบไหม?
ใช่ ใช่ ใช่ครับ ก็ ผมก็ชอบ ก็กลายเป็นชอบ หลงรักเลย คือพ่อเอา เออู ซื้อ ไม่เชิงซื้อหรอกครับ พ่อซื้อ MP3 ใหม่แล้วก็เอา MP3 ของผมอะ เอ๊ย ของตัวเองอะให้ผม เพลงแกก็เลยยังอยู่ในเครื่องอยู่ แล้วผมก็แบบ อา ฟังเพลงไป อย่างเงี้ยครับ ไม่ว่าจะเป็นรอระหว่างเล่นกีฬา หรือว่าตอนแบบ อา อยู่ อืม ว่าง ๆ อย่างเงี้ยครับ ตอนเด็กมันก็ไม่ค่อยมีอะไรทำเนาะ อันนี้ก็เหมือนกับเป็นแบบของเล่นของผมตอนเด็กเลย ก็คือ MP3 ที่พ่อให้มานั่นแหละครับผม อืม
อืม ครับ อา อืม อืม ก็คือเหมือนกับว่า เข้าสู่แวดวงในการ เสียงเพลงที่เป็น Inter ที่เป็นสากล เป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้น ก็ชอบไปเลย ใช่ไหมครับ?
ใช่แล้ว ใช่แล้ว

อันนี้เป็นร็อก แต่ว่าเป็นแบบ เขาเรียกภาษาตรง ๆ ก็ progressive ร็อก หรือว่าร็อกแบบ ร็อกแบบดำเนินไปข้างหน้า ก็คือแบบมันเหมือนกับว่าไม่หยุดนิ่งอะครับ เป็นแบบล้ำนิดหนึ่ง ก็คือใช้ เรียกร็อกล้ำ ๆ แล้วกัน ถ้าแปล เป็นไทย <chuckles> ก็ประมาณ ใช่ แต่ว่าเนี่ย ใช่ ๆ แต่ว่ามันก็ไม่ได้หยุดที่นี้เนาะ พอแบบ เหมือนที่ผมบอกโลกมันเปิดนานแล้ว เราก็ไล่ฟังพวกนี้จนแบบ เออ ก็เกือบหมด ก็ทำให้เราแบบย้อนกลับมาดู เอ๊ย! แล้ววงใหม่ ๆ ล่ะ มันมี มีแต่คนบอกว่า เอ๊ย ผมเจอคน หรือแบบคนแบบชอบว่าว่าแบบ "เนี่ย ฟังแต่ ฟังแต่แบบเพลงเก่า ๆ" เราก็เลย เอ๊ย ไหน งั้นลองฟังเพลงใหม่ ๆ บ้าง ก็กลายเป็นว่าเราก็ เราก็เจออยู่นะ คือกลายเป็นว่าแบบ เออ พอเหมือนที่คุณบอก พอมันพ้นยุคที่แบบใครทำอะไรก็ได้แล้ว แล้วลงเพลงอะไรก็ได้แล้วเนี่ย ก็เท่ากับว่ามันก็จะมีศิลปินที่แบบจะไม่มีวันเกิดในยุคก่อนเลย กลายเป็นแบบเขาก็มีความสามารถ เขาก็มีเครื่องมือที่จะสามารถทำเองได้แล้วเนาะ ก็จะ ก็ทำให้แบบพบวงเล็ก ๆ ที่แบบ เออ สุดยอดเหมือนกัน ไอเดียเขาก็ดี ทำเพลงเขาก็ทำเป็นอัลบัมสุดยอด อะไรอย่างงี้ก็เจอเหมือนกันครับผม เพราะว่านี่แหละครับเทคโนโลยี เออ Magdalena Bay ครับ กับ Black midi แล้วกัน อา 2 วง สุดยอดเหมือนกัน
ร็อก อือฮึ อือฮึ อืม อา ประมาณนั้น โอ้โฮ! เท่มากเลยครับ ครับผม อา ครับ อา อาฮะ อา ครับ อือฮึ อา โอ้ ครับ อืม อืม ครับ วงอะไรครับเนี่ย? อือฮึ Black midi เหรอครับ มาใหม่เหรอครับอันนี้ เป็นยังไงบ้างครับ?
ใช่ อันนี้มาใหม่ แล้วก็วงแตกเรียบร้อยแล้วครับ <chuckles> ใช่ เขา
เหรอครับ แต่ว่าเพลงเพราะ อย่างงี้เหรอ?
เพลงมันประหลาดมาก มันใช้ ใช้คณิตศาสตร์คู่กับดนตรี อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะกลายเป็นเรียกว่า Math Rock เลย เหมือนกับว่าการดนตรีเขาจะเป็นแบบเหมือนกับวิทยาศาสตร์ไปเลย ก็คือแบบ โอ้โฮ! ต้องเป็นจังหวะตาม อือฮึ หลักการคณิต อะไรก็ไม่รู้ ผมฟังแล้ว โอ้! มันประหลาดมาก ก็ เออ ไปได้ครับ ดังมากครับ ดังจนวงแตกเลย ครับผม ดังเกิน ประมาณว่าดังเกิน แล้วทุกคนก็เก่งเกิน อย่างเงี้ยครับ เพราะทุกคนก็ออกไปทำเพลงของตัวเอง แล้วก็ดังอีกอยู่ดี ก็คือแบบเหมือนกับว่า "พอแล้ว ฉัน ฉันรู้แล้ว มันพอแล้ว เราเก่งกันเกินไปแล้ว ไม่เอาแล้ว จะไปทำเองแล้ว" อืม อะไรอย่างงี้ สุดยอด
โอ้โฮ! โอ้โฮ! แล้วมันไปได้เหรอครับ? อา แปลกจังเลย โอ้โฮ โอ้โฮ! ดังจนวงแตก <chuckles> เออ โอ้โฮ! อา โอ้โฮ! มหัศจรรย์ คือเพิ่งเคยได้ยินนะครับว่ามี ว่าวงดนตรีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ โอ้โฮ! มีอย่างงี้ด้วย โอ้โฮ! สุดยอด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
อ๋อ ครับ อืม ครับ โอ้โฮ! มันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเนาะ เขาเรียกว่าศิลปะเลยก็ว่าได้นะครับเนาะ โอ้โฮ วันนี้พอได้ฟังคุณเนี่ย คือโลกของดนตรีเนี่ยมัน <tsk> ต้องบอกว่ายิ่งฟังไปมันยิ่งไร้ขีดจำกัดอะครับ ที่คุณพูดมาเนี่ย คือเราอาจจะรู้แค่ส่วนหนึ่ง มันอาจจะมีมากกว่านี้เนาะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับที่มาแชร์ข้อมูลดี ๆ ครับ
ใช่ ครับผม อืม ใช่ครับ